ใช่ ใช่ไหม คือแบบบางครั้งเนี่ย บางครั้งเราก็รู้สึกว่า อุ๊ย คือบางคนเขาก็ดูติดเทคโนโลยีเกินไปหรือเปล่า แบบว่ามันทำให้เวลาปัจจุบัน แทนที่เราจะใช้ชีวิต เวลา ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ย มัน เรากลับเอาเวลาไปลงกับตรงนั้นมากกว่า อะไรอย่างเงี้ยครับ
เออ ๆ ๆ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อืม อ๋อ เห็นภาพเลย ใช่เลย ก็ ข เข้าใจเลยค่ะ คำว่าแบบตัวอยู่ใกล้กัน แต่ว่าก็ยังทำให้รู้สึกว่า เฮ้ย เหมือนอยู่ห่างกันเลยเนาะ ดันมาติด สมาร์ตโฟน หรือมาโฟกัสอยู่ที่โทรศัพท์มือถือ อะไรอย่างเงี้ย มากเกินไป ก็ทำให้แบบคนที่อยู่ใกล้กัน กลับรู้สึกเหมือนอยู่ห่างกันเลยอะ อืม ค่ะ
ใช่ อืม ใช่ คืออย่างของผมอะมีประสบการณ์ตรงเลยอะ ก็คือกับแฟนคนเก่าผมอะ เขาอะเป็นคนที่ติดมือถือมากคุณ แบบติด ติดอะไรไม่รู้อะ แล้วแบบว่าคือตอนนั้นน่ะ ทุกเวลา คือทุกเวลาเขาจะเล่นแต่มือถืออะครับ แล้วแบบเวลาไปทำกิจกรรมอะไรข้างนอกเนี่ย บางครั้งเราก็แบบว่า เออ ถ้า ถ้าพูดจริง ๆ ก็แบบ เออ เราอยากใช้เวลาด้วยกัน เราอยากคุยนั่นคุยนี่ อยาก คือ คือ คือออกไปข้างนอกแล้วอะเราก็อยากใช้เวลาด้วยกัน ใช่ไหมครับ แต่ว่า คือเขาก็ก้มเล่นแต่มือถือ บางครั้งเราก็รู้สึกน้อยใจว่าแบบว่า เออ เรา แล้วเรา แบบวันนั้นน่ะ ผมถามตัวเองนะว่าแบบว่า "แล้วเรามาอยู่ด้วยกันทำไม" อะไรอย่างเงี้ย ในเมื่อแบบว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วปุ๊บ เขาก็ ถ้าเกิดว่า อะ เราอยู่ในห้องด้วยกัน ใช่ไหม เขาก็จะนอนเล่นมือถือ โดยที่ไม่คุย ไม่สนใจ ไม่อะไรกับเราเลยครับ ใช่ เออ แล้วแบบบางครั้งเรารู้สึกว่า คือเหมือนกับว่า มาอยู่เป็นภาระเราเฉย ๆ แบบเขาก็บอกว่า "เฮ้ย ทำนั่นทำนี่ให้หน่อย เอานู่นเอานี่ให้หน่อย" แล้วผมก็แบบว่า คือ คือ คือมันไม่ใช่ว่าเราทำให้ไม่ได้นะครับ แต่ว่าแบบคือ คือเขาไม่ทำเอง เพียงเพราะว่าเขาอะติดมือถือ แค่นั้นเองครับ เออ
ค่ะ อ้อ <laughs> ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ จริง <chuckles> ค่ะ ค่ะ อ้อ อันนี้เข้าใจเลย ค่ะ ค่ะ <laughs> ค่ะ ค่ะ เออ มันไม่ใช่เรื่องแบบจำเป็นเนาะ <chuckles>
ใช่ คืออย่างน้อย คือถ้าเขาทำงาน แล้วเขามีปัญหาอะไรแบบว่า "เฮ้ย ช่วยแก้ไขอันนี้ให้หน่อย ช่วยทำนี่ ๆ ให้หน่อย" อา เราก็ไม่ได้ว่าอะ เล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่แล้ว แต่ว่าแบบ พอเป็นเรื่องอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกแบบ เออ แอบน้อยใจนิดหนึ่ง ใช่
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม จริง หรือว่า อ แบ เวลาออกไปข้างนอกด้วยกัน ใช่ไหมคะ แล้วเขามัวแต่เล่นมือถืออะเรารู้สึกว่า "เออ เราจะมาด้วยกันทำไมเนาะ ในเมื่อเขาก็ไม่ได้ เหมือนไม่ได้อยู่กับเราเลยอะอยู่กับอีกโลกหนึ่งอะ" แล้วเหมือนคนเดินมาด้วยกัน 2 คน แต่ว่าเหมือนไม่ได้ พูดคุยอะไรกันเลย เหมือนไม่ได้มาด้วยกัน อันนี้เข้าใจได้เลย อืม ค่ะ
อืม ใช่ ใช่ ใช่ครับ โอ๊ย เรามาพูดถึง เราลองมาลองมองย้อนกลับไปดูไหม? แบบว่า คือคุณคิดว่าการค้นพบอะไรนี่ ที่มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบว่า โอ้โฮ มันสุดยอดมากเลยครับ? ในทางวิทยาศาสตร์
ค่ะ